Ah, oo alam mo yung ay ano ba yung tawag dun yun yung vest jacket, alam mo yung umuso na siya ngayon, eh, yung magda-damit ka sa loob na parang yung may sleeve, yung parang botton down na da damit kulay white sana, tapos ipa-patong mo yun yung yung vest jacket, oo. Mga ganun, kulay mga ano pa nga nun aesthetic color pa nga, eh, yung ano kulay hib brown, light brown gano'n. Siyempre
Nga okey, mm. Ay totoo. Oo. Oo, sa ibabaw. Mm. Wow, talaga? Pero ayaw mo? <laughs>
Oo, kasi siyempre hindi ko style yun. Parang sabi ko ang baduy pang matanda mga gano'n, pero 'di ba? Kasi nga feeling ko ang pangit-pangit ko ang baduy ko kapag go ah, sinusuot ko yun kasi wala akong confident, ay, confidence, hindi ako confident i-suot yun kasi, alam kong, ah, hindi yun in kumbaga. So, dun ko naman natutunan na dapat talaga kahit ano pa ngang ano 'yan, ano pa ngang style yung isuot mo basta naman maayos, malinis, tsaka hindi naman alam mo sumasabog yung design, mga minimalist lang, ma maganda talaga kung minimalist. Ah, kahit ano yun, ah, skinny man yan, or baggy, or wide leg kung pants sana, pati naman dun sa pang i-taas, ah, fitted man or yung mga baggy clothes, basta confident ka tsaka may komportable kang i-suot yun la-labas yung ganda.
Oo. Ayun totoo, kasi gaya ng sabi mo 'no agree naman talaga ako doon na, kahit gaano pa kaganda yung talagang suot mo, kagusto mo pero yung sarili mo parang hindi ka confidence. 'Di ba? Parang hindi ka confident na, ah, ipakita yun tapos makikita kasi sa mukha yun, eh. Ano ba yung mga senyales, eto naman, na hindi wala kang kumpiyansa sa sarili mo, paano naki-kita sa itsura? Ayan.
Totoo, sayang lang. Ayun.